Çocukluğundaki en unutulmaz yemek anını anlatır mısın?
Eee, anlatabilirim tabii, eee, küçükken, böyle, herhâlde 7 - 8 yaşlarındaydım. Mangal mangala gitmiştik teyzemlerle pikniğe. Eee, tavuk kanat yapılmıştı diye hatırlıyorum. Eee, aşırı, böyle, sevmiştim. Herhâlde bir o yaşıma göre, yani, eee, bir, böyle, 15 tane falan yemişimdir diye düşünüyorum. Sonradan da biraz rahatsız olmuştum. Aynen. Hâlâ, böyle, anlatılır, yani, o olay ailede.
Hı hı. Güzel. Mı Maşallah. Yani, küçük yaşta olduğunu söyledin ve 15 tane kanat yemişsin. Eee, bu da, yani, sı biraz fazla geldi kulağa o rahatsız olman biraz normal. Eee, peki, yani, kanadı çok sevdiğin için mi, eee, 15 tane yemişsin yoksa o anın verdiği bir, eee, açlıkla mı ma mangalda olması mı belki seni etkiledi, neden bu kadar çok yedin?
Yemişimdir aynen. E evet. Hı hı. Ya, sanırım ilk hatırladığım mangal deneyimiydi o. Eee, bir de o zamana kadar kar tavuk kanat çok, böyle, bilinen bir şey değildi herhâlde, eee, veya, hani, tercih edilmiyordu. Eee, o yüzden, hani, eee, şey yaptım, eee, diye hatırlıyorum. Eee, o aklımda kalan şey, hani, ilk defa, böyle, soslu kanat falan mangalda... Tadı bayağı iyi gelmişti. Bir de o, böyle, eee, küçük bir şey, yani, tık tık gidiyor zaten, hani, eee, ağzına atıyorsun gidiyor. O yüzden bayağı, eee, aklımda kaldı, yani, hâlâ hatırlıyorum.
Hı hı. Çok güzel. Evet evet. Peki, eee, şeyden bahsettin bunun, eee, sende ilk mangal anısı olduğunu söyledin. O yüzden belki de unutulmaz bir anı senin için. Peki bu sizin bir aile geleneği midir düzenli olarak gider misiniz aile ile mangala? Eee, o günden sonra <clears throat> böyle farklı farklı etkinlikler devam etti mi yoksa, eee, o güne özel bir etkinlik miydi?
Evet. Hımm. Ya, o yazlık <clears throat> yazlık var yazlıkta da, işte, eee, annemin, eee, 2 kardeşi var. Eee, herkesin kendine ait evi var aynı şeyde sitede. O yüzden, hani, gittiğim zaman buluşulduğunda mangal falan yapılıyordu eskiden artık çok yapılmıyor da, eee, zamanında, hani, gidiyorduk mangala. O da onların ilkiydi diyebilirim, hani, benim hatırladığım. Eee, o yüzden, hani, eee, önemliydi benim için de öyle hatırlıyorum.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, eee, kanattan bahsettin, eee, çocukluğunda 15 tane kanat yemişsin ama ilerleyen dönemlerde de yine senin mangalda favorin kanat mıydı yoksa, eee, yaşın büyüdükçe fa favorin değişti mi belki köfte belki başka bir şey pirzola ya da, eee, sebze de olabilir bu ki mangalda patlıcan, mantar, patates bunlar çok popüler. Eee, belki de, eee, kanattan sonra fikrin değişmiştir bunları deneyince.
Hı hı. Hımm. Evet. Ya, kanat cidden, eee, güzel sosluysa çok iyi gidiyor, yani, illaki arıyorum ben. Hani, et de güzel tabii ki, köfte falan çok iyi oluyor ama, ııı, yani, kanat sanki biraz da böyle sokak lezzeti gibi ya, sanki, hani, eee, hep böyle mangalda kanat olsa sıkılmam gibi geliyor, hani, pirzola falan da tabii ki çok güzel olur ama kanadın yeri sanki ayrı bende ya.
Evet. Hı hı. Anladım, yani, belli ki çocukluğundan beri kanat senin için önemli bir yer etmiş, eee, ve, eee, belki de sokak lezzeti gibi daha, eee, kolay yenebilen ve ulaşılabilir bir şey olduğu için senin için, eee, daha iyi bir seçenek. Peki, mangalı bir kenara bırakırsak böyle çocukluğunda, eee, ailenin böyle çok sevdiğin bir yemeği var mıydı? Hani, i o yapılsın diye beklediğin, eee, özel olarak ailenden istediğin bir yemek var mıydı?
Aynen. Evet, evet. Hımm. Ya, teyzem çok güzel şey yapar, ımm, kadınbudu köfte mesela, onu da başkasının yaptığını sevmiyorum. Teyzem bayağı güzel yapıyor. Iıı, onu yapmak da zor, hani, çok böyle yapılan bir yemek de değil. O mesela, ııı, çok severim kadınbudu köfteyi. Gerçekten, hani, onu da şu an, ımm, bir 8-9 tane yerim herhâlde. Belki daha fazla da yiyebilirim, yani.
Harika. Tabii ki. <chuckles> Peki, eee, teyzenin çok iyi yaptığını söyledin, eee, belki başkası yaptığını da yemiyorsun. Eee, böyle başka yemekler var mı? Eee, sadece birinin çok iyi yaptığı, normalde çok sevmediğin ama o yaparsa kesin yerim dediğin başka bir yemek var mı?
Hı hı. Hımm. Ya normalde çok sevmediğim yemeyi s çok sevmiyor, hani, kim yaparsa yapsın, eee, ama mesela annem de güzel pilav yapıyor. Hani, belki de ben ona alıştım diye, yani, onun, eee, yapım tarzına, başka pilav yediğim zaman, böyle, çok, eee, hoşuma gitmeyebiliyor. Eee, pirinç pilavı özellikle, eee, öyle bir şey, hani, olabilir belki.
Hı hı. Olabilir. Olabilir, peki, şimdi ailenin yemeklerinden b bahsettik. Eee, gelelim senin yemeklerine, sen yemek yapıyor musun? Eee, yapıyorsan kendinin yemeklerini diğer, böyle, aile büyüklerinin yemekleri ile karşılaştırdığında hangi seviyede kalıyorsun?
Hı hı. Ya, ben yemek yapıyorum ama, eee, ben şimdi çok Türk yemeği yapmadığım için onlarınkiyle karşılaştırmak birazcık zor oluyor. Eee, ben daha, böyle, uzak, işte, ııı, böyle, Asya, eee, tarzı soslar falan, hani, mesela acı tatlı sos, ııı, olsun, hani, eee, ne bileyim, Hindistan cevizi yağı kullanımı olsun falan o tarz bazen yemekler pişiriyorum. O yüzden, çok, böyle, eee, Türk yemeği gibi olmuyor ama, eee, seviliyor, yani, benim yaptığım zaman da yemekler.
Hı hı. A! Hangi tarz yemekler yapıyorsun? Çok güzel. Hı hı. Tam onu soracaktım aslında şimdi, eee, Türk kültüründen biraz daha, eee, uzak yemekler yaptığını söyledin ve, eee, Asya mutfağına daha yakın olduğunu anladım. Peki, bu yemeklerini aile eee, ailene tattırdın mı? Onlar, ııı, belki onlara uzak bir kültür, onların çok denem deneyimlemediği bir yemek, eee, senin elinden bu yemekleri yediler mi? Tepkileri ne oldu?
Hı hı. Ya, şimdi şöyle, emm, y yani yemek sonuçta, hani, tadı güzel olduğu için, eee, bir de içinde kullandığım malzemeler arasında atıyorum mesela, eee, yeşil biber, işte, kırmızı biber falan filan, hani, yabancı bir malzeme olmadığı için aslında seviliyor bence, hani, değişik bir şey koysam belki o zaman, hani, farklı olabilir ama tek değişik şey, işte, Hindistan cevizi yağının verdiği aroma oluyor o yemekte. Onun dışında tereyağı falan da var sonuçta. O yüzden, alışık oldukları, eee, lezzetler oluyor yani.
Evet. Hı hı. Evet. Peki, sen, sen yaptıktan sonra ailen bu yemeği denedikten sonra hiç, eee, tekrar onlar senden istedi mi ya da onlar da yapmaya başladı mı? Onlara kattığın bir şey mi oldu bu yoksa hâlâ, eee, sen yaptığın zaman yedikleri bir yemek mi?
Hımm. Ya, bazen tarif, eee, alıyorlar, hani, yapıp yapmadıklarını bilmiyorum ama mesela ben, eee, annemi ziyarete gittiğim zaman, hani, ııı, yemeği sen yap diyor bana mesela, hani, benim yaptığım yemeği seviyor. Iıı, aynen.
Hı hı. Çok güzel. E peki, eee, şimdi Asya yemeklerinden bahsettin. Eee, dışarıdan yemek ye yani kendin yaparken Asya ye mutfağına daha çok yakın olduğunu söyledin. Dışarıdan yemek yediğinde de mi aynı durum var? Yine, eee, dışarıdan bir sipariş verdiğinde ya da arkadaşlarınla da dışarı yemek yemeye gittiğinde Asya mutfağını mı tercih ediyorsun yoksa tercih ettiğin böyle özel farklı mutfaklar var mı?
Hı hı. Evet. Ya, Asya mutfağını çok tercih etmiyorum zaten kendim yaptığım için. Eee, dışarıda yemek söylediğim zaman genelde, işte, kebap mebap tarzı şeyler söylemeyi tercih ediyorum çünkü onu evde yapamıyorum. Yani, ızgara olmadığı için, eee, öyle şeyler tercih edebilirim dışarıdan söylediğim zaman.
Hı hı. Evet. Anladım, yani, eee, daha çok dışarıda yediğin zaman kendin yapamadığın şeyi tercih ediyorsun. Eee, bu da sen senin için biraz çeşitlilik katıyor anladığım kadarıyla mutfağına ve ağız tadına. Eee, peki, yine çocukluğuna da geri dönecek olursak, eee, çocukluğunda mangal hikâyeni anlattın, tamam, eee, ama böyle çocukluğunda farklı dışarıdan yediğin bir şey var mıydı? Hani, Asya mutfağı olabilir, Türk mutfağı olabilir, herhangi bir mutfak olabilir ama, eee, dışarı çıktığımda kesinlikle bunu yemeye çıkarım dediğin bir şey var mıydı çocukluğunda?
Hı hı. Hı hı. Çocukluğumda ben döner yemeyi çok severdim. Böyle, emm, dürüm arasına döner, eee, o zaman, hani, aklıma gelen şey o. Eee, çünkü, hani, bu kadar, böyle, sanki, iii, eve sipariş falan filan yaygın değildi. Anca böyle ailemle, yani, bu bayağı çocukluktan bahsediyorum ama 6-7 yaştan falan, belki, eee, hani, ailemle çıktığım zaman illaki bir döner yemek isterdim. Eee, dönerin de tadı o zaman sanki daha da güzeldi diye hatırlıyorum. B belki çocukluk olabilir ama.
Hı hı. Evet. Güzel. Kesinlikle. Peki, eee, et döner miydi, tavuk döner miydi?
Yani, ben çocukken tavuk döner çok yoktu diye hatırlıyorum. Et dönerdi genellikle.
Evet, yani, Türkiye'de, eee, tavuk döner son yıllarda daha da popülerleşen bir şey. Önceden, eee, et döner, eee, her yerde bilinirken sonradan tavuk döner, eee, ortaya çıktı. Peki, döneri çok sevdiğini söyledin ama döner çok, eee, farklı farklı şekillerde yapılabiliyor. Türkiye'de bile her yörenin farklı döneri var. Eee, yani, Arap ülkelerinde farklı bir döner yapılıyor, Almanya'da çok özel soslu dönerler yapılıyor. Eee, bunları da de deneyimleyebildin mi? Karşılaştırdığında sence hangisi daha çekici, hangisi daha lezzetli?
Evet, aynen. Hı hı. Doğru. Hı hı. Ya, ben hepsini denedim. Shawarma'yı da denedim, işte Gyros da denedim, Alman dönerini de denedim ve, yani, Türk döneri asla, ııı, geçilemez yani, bence. Eee, o işin, eee, en böyle üst noktası, eee, Türk döneridir.
Hı hı. Tabii ki, katılıyorum. Eee, peki, Türk dönerini, eee, senin için özel kılan şey ne? Hani, etin pişirme şekli mi, kullanılan et mi, soslarımı, eee, servis ediliş şekli mi? A aralarındaki fark ne sence?
Hı hı. Ya, ben sos se yani, böyle yoğurt sos falan koyulmasına kesinlikle karşıyım, bir defa dönere. O dönerin tadını, ııı, bozuyor, yani, döner kötüyse ancak sos koyarlar, bence. Dönerin, eee, eee, şeyi birazcık şeyi, eee, kuzu eti içermesi lazım birazcık, hani, karışık olacaksa da. Iıı, bu bence önemli. Bir de şeye çok dikkat ediyorum ben; normal döner bıçağıyla kesilen dönerin, hani satıldığı mekân, eee, illaki güzel oluyor ama böyle makineyle, ııı, şeyle kesen, eee, mekânlarda biraz böyle şeyle yaklaşıyorum. Hani, sanki o böyle, hani, döner bıçağıyla kesilmeli gibi geliyor bana. Hani, anladığımdan değil ama öyle bir gözlemim var yani.
Hı hı. Evet. Hı, ilginçmiş. Evet. Yani, biraz gelenekselcisin, anladığım kadarıyla bu konuda. Hem, eee, sonradan böyle daha fazla popülerleşen sosları çok tercih etmiyorsun hem de, eee, daha böyle, eee, makinalarla yapılan, daha hızlı, daha seri üretime yönelik, eee, dönerleri de çok tercih etmiyorsun ve biraz da, eee, belki sebebini bilmiyorsun ama onlar sana daha lezzetli geliyor. Eee, son zamanlarda çok popüler, biliyorsun, işte Türkiye'de, eee, Hatay s usulü döner, işte çok fazla sos kullanılan, ııı, tavuk dönerler var. Eee, bunları denedin mi hiç? Yani, bunlara kar bakış açın nedir? Et döneri bir kenara koyarak, tavuk döner için soruyorum bunu.
Aynen. Hiç sevmiyorum. Evet, evet. Yani aynen. Hı hı. Ya gerçekten o kadar merak etmiyorum ki, yani, denemek bile istemiyorum; çünkü onunla karnımı doldur dolduracağıma, giderim, hani, kokoreç yerim, başka bir şey yerim, iskender yerim; hiç gereği yok yani, öyle bir lezzete ihtiyacım da yok. Ben Hatay'a da gittim bu arada, hani, öyle bir şey çok meşhur olsaydı Hatay'da yerdim diye onu düşünüyorum. Hiç Hatay'da öyle şeyler yemedim yani, Hatay yemekleri zaten çok efsane. Hani, Hatay usulü dönere de bir ihtiyacı yok bence insanlığın.
Hı hı. Hah. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Ya, Hatay'a gittiğini söyledin. Hatay'da belki de, eee, çok fazla bu soslu döneri görmemişsin; belki diğer şehirlerde daha popülerdir bu durum. Belki de Hatay'ın ismi kullanılarak bir popülaride popülarite yaratılmaya çalışıyordur ve bilemeyiz tabii ki onu. Peki, Hatay'da, ııı, şimdi gastronomi olarak çok zengin bir bölge. Eee, künefesinden yemeklerine, her şeyi çok farklı, çok lezzetli bir, iii, şehir. Oralardaki deneyimin nasıl oldu; hani, Hatay'da yedim, eee, ondan sonra artık başka yerde yiyemem ben bunu dediğin, eee, ya da orada ilk defa denediğin bir şey oldu mu?
Aynen. Hı hı. Hıı. Bayağı uzun bir süre sonra şey yedim orada, gerçek böyle, eee, etli çiğ, eee, çiğ köfte yemiştim. Hani, eee, sonuçta İstanbul'da onu bulmak zor. O bayağı böyle, "Vay be!" demiştim, hani, ona bir, eee, küşleme yemiştim sanıyorum, o da çok iyiydi. Eee, aynen, kaz eti yedim mi hatırlamıyorum.
Evet. Hı hı. A, ilginçmiş.
Böyle bilmiyor, onu tam; şimdi şey yapmayayım. Bayağı güzeldi ama yemekler, yani, gittiğimde bay, eee, bayağı oluyor böyle bir 7-8 sene olmuştur gideli. Hakikaten çok efsane bir deneyimdi, yani, onu hatırlıyorum.
Hı hı. Anladım, yani, etsi etli çiğ köfteden mi bahsettin? Aslında, eee, bir aralar Türkiye'de yasaklandı, etli çiğ köfte, biliyorsun. Eee, çünkü, hani, sunuluşu, hazırlanışı, etin pişmemiş olması birçok hastalığa, birçok bakteriye, eee, sebep olduğu için Türkiye'de yasaklanmıştı. Şimdi sadece bunun için özel ruhsat alan yerler, eee, bu satışı yapabiliyor. Eee, <clears throat> bunları deneyimleyebilmek de, dediğim gibi, İstanbul'da, eee, bulmak o kadar da kolay olmayabilir. Peki, tatlı kısmına geçeceğim biraz. Yemekten çok konuştuk ama, hani, unut böyle çocukluğundan beri yediğin ve çocukluğundan beri, eee, çok sevdiğin bir tatlı var mı yoksa o da zamanla değişti mi?
Evet, evet. Hı hı. Mantıklı. Tabii. Hı hı. Tatlı kazandibi severdim, bir de şimdi, eee, tatlı sorunca niyeyse aklıma şey geldi, eee, boza çok severdim ben küçükken. Eee, o da mesela o o günlerden, böyle, kalan bir şey bana, hani, eee, bozayla böyle 8 yaşında falan tanıştım. Hani s ımm, şeye bir şeyin, eee, tat hani, tatlı yediğim bir günün ertesine mi bağlanıyordu, hani, veya, eee, o nasıl bağdaştırdığımı anlamadım ama tatlı sorunca niyeyse aklıma boza geldi şu an ama tatlı soracak olursan da kazandibi derim.
Hı hı. Evet. İlginçmiş. Peki, eee, evde yapılan kazandibi mi tercihin böyle ev yapımı, ııı, annenin, teyzenin ailenin yaptığı kazandibi mi yoksa bir pastaneye bir dışarıya çıktığın zaman yediğin bir kazandibi mi?
Hı hı. Iıı, h yani, evde çok yapılmıyordu kazandibi, z genelde pastane kazandibisinden bahsediyorum ama o, ııı, bayağı, hani, o zamanlar güzel yapılıyordu ya, ben çocukken sanki tatlılar da, şimdiki gibi değildi yani.
Hı hı. Anladım bir de ı bozadan bahsettin, böyle, eee, senin çocukluğuna denk geldiğini söyledin, çocukken, eee, bu dışarıda satılan bozalardan mı içmiştin? Böyle, bozacı diye gezen, eee, satıcılar olurdu o zamanlar, eee, ve akşam saatlerinde genelde boza satarlardı. Eee, onlardan mı deneyimledin yoksa bir marketten alınan bir boza mıydı hatırlayabiliyor musun o detayı?
Hı hı. Yok yok, şey vardı, böyle, yalan şimdi yanlış olmasın, turşucularda falan, böyle, boza da satıyorlardı diye hatırlıyorum, böyle, bardakta bildiğin, Vefa Bozacısı gibi. Hani, dükkân içerisinde, şeyde değil, araba da değil, market de değil. Yani, bildiğin, eee, böyle, dükkânda, eee, işte, boza satıyorlar.
Hı hı. Olabilir. Anladım. Yani, çocukluğunda, eee, böyle, turşucu gibi bir dükkânda boza içtiğini de hatırlıyorsun. Demek ki sen de, eee, neden hatırladığını bile hatırlamıyorsun belki ama sende, eee, bir etki bırakmış belli ki. Eee, son bir şey soracağım, şimdi bu çocukluğundaki bozadan bahsettin, kazandibinden, eee, bahsettin, kanattan bahsettin. Birini seçecek olsan şu anda o güne gitmek isteyece isteyeceğin bir gün var mı? Hangisini yediğine ya da hangisini içtiğin güne gitmek isterdin?
Aynen. Hı hı. Emm, bozayı tercih edebilirim ya. Çünkü o İstanbul olduğu için, hani, İstanbul'un o zamanları, boza ve döner gününü tercih edebilirim, yani, kanattan ziyade.
Anladım mantıklı. Eee, çok teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti çocukluğundan, eee, favori yemek anından başladık, eee, Hatay gezine kadar geldik çok keyif aldım, çok teşekkür ediyorum.
Benim için öyleydi. Hı hı. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşürüz kendine iyi bak.
Sen de.